Thật sự nha, đúng là bây giờ á, là cái tình hình kinh tế thực sự rất là khó khăn luôn. Nếu như mà mở mắt ra mà cảm thấy là mình còn có công ty giữ lại á, là mình nên cảm thấy may mắn nè, đúng hông bạn? Mà đúng là tài chính mà nó bấp bênh vậy đó, là mình lo lắng là đúng rồi nè. Nhưng mà cái trường hợp này á, xảy ra với rất là nhiều người luôn, chứ hông chỉ bản thân mình đâu, cho nên là mình cứ bình tĩnh đã đi ha, đâu còn có đó nè. Đó, cho mình hỏi thêm bạn vài điều nữa đi, thế thì không biết á nha, là bạn có, ờm, đang trong những cái khoản nợ hay là bạn trong những cái khoản chi tiêu nào mà nó, ơ, cần phải chi trả đều đặn hàng tháng hông?
Trời ơi, rất là may luôn! Ồ, vậy hả? À, thì hiện tại á nha, bản thân mình có một cái khoản nợ nho nhỏ tại vì mình cũng có, ừm, mình cũng vừa rồi mình cũng có đầu tư nho nhỏ vô một cái dự án mà mình lên kế hoạch từ bấy lâu nay rồi, nhưng mà á, ừm, biết làm sao hông? Cái khoản đầu tư này á nó cũng không có mang về cái khoản lợi nhuận như mà mình mong muốn. Nhưng mà rất là may ừm, nhưng mà rất là may á, tại vì cái phần lớn cái tiền mà mình mượn là từ ba mẹ của mình nên là cũng cái áp lực mà trả nợ đúng hạn nó cũng hông có quá lớn. Nhưng mà cái khoản tiền mà hiện tại mà trả nợ ng cho ngân hàng á, thì mình cũng không biết làm sao để mà xoay ra nữa, khi mà cái tình hình mà hiện tại tiền lương bao nhiêu tháng bao nhiêu là mình tiêu hết bấy nhiêu, mình còn không có một cái dư ra một cái khoản nào để mà mình để dành hay là mình làm phòng thân nữa kìa.
Ừm. Ồ, ra là vậy! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ồ! Cũng nghe buồn quá ha! Ừm, ừm. Ừm, thì ra là vậy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm.